Oh, sempre me saio bem e aí, às vezes, acho que me saí bem porque eu não consegui me desconectar, mas depois que termina o o a fadiga, o estresse mental acumulado com a insônia, aí isso aí me me derruba, já fiquei doente, entendeu? Já tive que ir para o médico, por por por estafa, né, com com com a carga emocional e e física também, muito alta. E e assim, eu eu me saio bem, como eu te falei, mas eu, na minha visão, até hoje eu penso que é porque eu não me desconecto e isso tem me trazido malefícios na saúde.
Ah, mas como assim não se desconecta? Assim, você está falando que de é desde o momento que você qual em que momento você começa a ficar mais ansioso quando você sai de casa pra já ir pegar o avião? Enfim.
Desde que eu saio de casa, é, desde que eu saio de casa, é, ou seja isso, exas exatamente, exatamente.
Tá, eh, você você, eh, ensaia isso? Você ensaia em casa ou ou no hotel, enfim, no dia antes? Como é que como é que é a sua preparação? Pra
Sim, não, eu fico repassando na mente, eu não eu não não abro o projeto, não abro e a apresentação fisicamente, mas fico repassando na mente os pontos, contando até com possíveis imprevistos que possam ocorrer, perguntas que eu não esteja preparado, então eu já faço ali uma uma pré-seleção de possíveis perguntas e isso, eh, requer a minha mente conectada o o tempo todo e e eu não consigo dormir, relaxar.
Na mente, tá. Isso, tá excelente. Olha, eh, eu acho que vo você já já tentou pensar, eh, em ensaiar e e fazer essa palestra ou pra alguma pessoa próxima ou no espelho? Enfim, em frente pro espelho, não precisa nem de um espelho, v v o espelho você vai estar se olhando e e ter que se encarar, é uma coisa às vezes, é assim, parece banal, mas não é tão fácil, eh, pra você se ambientar e ver como a as outras pessoas estariam te vendo, eh, falando sobre aquele tema. É uma você falou que você só passa na sua cabeça, eh, talvez você você fazer um ensaio como se fosse um ator, né? Eh, você, eh, treinar isso, porque obviamente me parece que você tem domínio do assunto, né? Vo você você está confiante sobre o que você fala? Nessas palestras?
Não. nunca fiz, nunca fiz isso. Sim, sim. Hum, sim. Hum, entendo. Entendo. Exato. Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Sempre, sempre. Sim.